आजकल मेरे साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं, छोटी-छोटी बातों पे मैं इतनी गुस्सा हो रही हूँ, इतने चिड़चिड़ा जा रही हूँ कि मैं सारा गुस्सा मतलब मैं अपने व परिवार पे निकाल दे रही हूँ। मेरी मम्मी-पापा कुछ भी, मुझे कुछ भी बोलते हैं, मैं इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे इतना गुस्सा हो रही हूँ कि इस वजह से मेरी सेहत पे भी असर हो रहा है। इसकी वजह से मेरे भाई-बहन के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जब भी मैं चाहती हूँ कि गुस्सा ना करूँ, फिर भी पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाती हूँ। मम्मी कल कल ही बोली थी कि, "जाओ, मार्केट से सब्ज़ी ला दो और कु अ, ज़्यादा कुछ अ, खर्चा नहीं करना।" फिर भी मैं इतना गुस्सा हो गई कि मैं म सब्ज़ी लाने भी नहीं गई, उल्टा मम्मी से गुस्सा भी हो गई। मैं 2-3 घंटा बातें भी नहीं की। तो ये परेशानी मुझे क्यों हो रही है? और ये परेशानी मेरी बचपन से ही है। पर जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, वैसे-वैसे और ज़्यादा ही ये बड़ी हो रही है।
जी। जी। अच्छा।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैं इसे कैसे कम करूँ? क्योंकि इसके वी ल इसके चलते मेरे रिश अ, रिश्ते पर प्रभाव पड़ रहे हैं, रिश्ते खराब होल होते जा रहे हैं क्योंकि मेरी अ, फ्रेंड में भी ऐसी हैं दोस्त में भी कि कुछ भी मुझे बोलते हैं, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मैं स उन लोगों को समझती भी नहीं हूँ और मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग को समझूँ, पर मैं पता नहीं छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हूँ, चिढ़ जाती हूँ और ऐसा होता है कि ब मैं खाना तक छोड़ देती हूँ। इस वजह से मुझे अपना सेहत तक म नुकसान लग रहा है कि मैं सेहत नुकसान हो रहा है, मैं सर दर्द होते रहता है, फिर मैं टेंशन लेती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकेंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ, जो इतनी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा ना आए मुझे? जी।
अ, जी मेरा जी। अ, जी मैं अ, समझ सकता हूँ आपकी अ, तकलीफ़ मैं इसीलिए ही हूँ आपको सलाह देने के लिए। अ, मैं सलाह देने से पहले आपसे अ, कुछ सवाल अ, जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अ, ये गुस्सा क क्या आपको अ, बार-बार आता है या अ, किस समय आता है और किन हालातों में आता है? मतलब हालात से मतलब है कि आपको आपकी अ, कुछ ऐसी बातें बो कुछ बोल दिया तब आ तब आ रही है या आपको हर बात पे आपको चिड़ मच रही है? जी।
जी। जी। जी देखिए मुझे हर बात पे इधर से हो रहा है। पहले नहीं होता था उतना पर इधर से हर बात पे हो रहा है। ए कुछ भी बात आती है तो मतलब मैं गुस्सा हो जाती हूँ, चिड़ जाती हूँ, छोटी-छोटी बातों पे सिर दर्द देने लगता है। मतलब ये सब हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है आजकल, पहले इस तरह नहीं होता था। अब मैं कल ही मतलब कल-परसों ही अपने दोस्त से मिली थी तो, वो हम लोग 1 ग्रुप में थे, तो वो लोग मुझे कुछ बता रही थी कि तुम ऐसा करो वैसा करो तो मैं गुस्सा होके वो लोग से दूर चल गई, मैं अभी तक उन लोग से बात नहीं की हूँ। मुझे अभी-भी गुस्सा ऐसा लग रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ, जो मैं अपना गुस्सा कम कर सकूँ तो, कृपया करके बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जो छोटी-छोटी बातों पे मुझे गुस्सा ना आए।
उ उम, जी। अच्छा। हाँ। उम, जी। जी। बिल्कुल, मैं बताऊँगा। अ, मैं एक आपसे सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये गुस्सा जो आपको रहता है, ठीक है? ये गुस्सा कभी-कभी कई बार बहुत देर तक रहता है और कई बार गुस्सा किसी से हम बहुत पर्मानेंट हो जाते हैं। आपका गुस्सा बहुत अ, सिर्फ़ शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप का है कि बहुत लॉन्ग टाइम लॉन्ग टर्म टेंपर टाइप का है? मैं ये जानना चाहूँगा कि हाँ, अभी गुस्सा हुए फ़िर भूल जाते हैं या तो फ़िर आपका बहुत लम्बा चलता है गुस्सा किसी से, ऐसा भी होता है?
जी। जी। बिल्कुल होता है, ये गुस्सा काफ़ी लंबे तक रह जाता है। इसकी वजह से मेरे रिश्ते ख़राब हो रही हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इतने लंबे तक मैं गुस्सा रहती ही क्यों हूँ। नहीं रहनी चाहिए, फ़िर भी मैं गुस्सा रहती हूँ। मेरे मम्मी-पापा कुछ बोलते हैं मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो वो कहते हैं कि, "तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला है।" पर मैं सोच रही हूँ मैं क्यों गुस्सा कुछ दिक़्क़त हो रहा है मुझे कुछ मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा बीमारी हो रहा है, आस-पास के लोग ख़राब हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ले कृपया करके बताएँ।
अह बाप रे! <chuckles> जी। समझ पा रहा हूँ। जी। अ, जी। जी, जी मैं समझ पा रहा हूँ आपका तकलीफ़ और कहीं न कहीं मैं आपका ज़रूर बताऊँगा आपको इस अ, मैं इससे पहले और कुछ जानना चाहूँगा कोई अब कोई तनाव है अ, लगता है कि अब कुछ या कुछ कोई ख़ास व्यक्ति से लगाव है या कुछ थकान है काम को लेकर या पढ़ाई को लेकर या कुछ सपने आपके अधूरे रह गए हैं? तो कुछ ऐसी कुछ बातें हैं तो मुझे बताइए।
जी। जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी, कुछ दिन में ही मेरा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही चिंतित में हूँ, कि कहीं मेरे एग्ज़ाम खराब ना हो। और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो बार-बार मुझे कोई न कोई टोकता है, कभी बोलते हैं ये करो, कभी वो करो। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ना टोके, तो इस बातों पे मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस वजह से मैं रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। कभी-कभी तो मैं अ, चो अम, 10 घंटे बंद कर, तो मैं खोलती ही नहीं हूँ, खाना-वाना तक नहीं खाती हूँ, मैं रूम में ही रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे गुस्सा ना आए, क्योंकि एक तरह मैं सही भी हूँ। मुझे परेशान क्यों करते हैं पापा-मम्मी सब, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मेरे कुछ दिन में एग्ज़ाम हैं, फिर भी परै परेशान करते हैं। तो ये तो उन लोग को भी समझनी चाहिए, पर उन लोग भी नहीं समझ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन लोगों को कैसे समझाऊँ कि मुझे अभी गुस्सा ना दिलाएँ, क्योंकि मैं एक तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, क्यों गुस्सा होती हूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आता है। जी।
जी। अच्छा। जी। जी। <chuckles> जी। जी। <chuckles> शॉर्ट टेंपर है थोड़ी-सी। जी। अ, जी अ, बिल्कुल मैं आप अ, को सलाह दूँगा, पर एक चीज़ अब मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि अ, कि कोई रिश्ता आपका ख़राब हुआ गुस्से की वजह से? अ, छोटी-छोटी बातों गुस्सो गुस्सा लेकर और कई क और कभी आपने कन्विन्स किया अपने अ, माता-पिता को कि, "नहीं, मुझे पढ़ाई करने दो।" आपने कुछ बातचीत की है इसको लेकर?
जी। जी, देखिए, मैंने बात की थी उनसे कि अ, "देखिए, मेरे को पढ़ाई करने दीजिए, मम्मी-पापा। मुझे परेशान ना करें।" तो वो कहते, "नहीं, मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रहा? छोटा-छोटा काम तुम नहीं कर सकती हो? तुम्हारा एग्ज़ाम है, मतलब क्या तुम चौबीसों घंटा तुम पढ़ाई करो, मोबाइल देखो। मोबाइल देखती हो, तब भी तो टाइम ख़राब वेस्ट होता है।" मैं कहाँ मोबाइल देखती हूँ? आप एक काम करो, मोबाइल ले लो, बट हमको पढ़ने दो। फिर भी वो नहीं सुनते हैं, ये करो, वो करो, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में और मेरा भाई सबसे छोटा है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि, मुझे थोड़ा तो मतलब समय दें, ताकि मैं पढ़ाई करूँ। फिर तो गुस्सा होना तो मेरा लाज़मी है और मेरी दोस्त ये सब है, तो अम, मैं सम वो लोग को भी समझना चाहिए, पर वो लोग भी नहीं समझती हैं और गलती शायद मेरा भी है, मैं छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हूँ। मतलब इतनी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं हो जाती हूँ। तो मैं तो मैं ऐसे क्यों ऐसा कर रही हूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या अम, थकावट की वज़ह से या फिर परेशान जो मैं हूँ, अपने पढ़ाई के वजह से, इसलिए मैं कर रही हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जी।
जी। जी। अच्छा। जी। हाँ, सही बात है। हुँ। अ, जी। अ, मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ और मैं आपको अ, बिल्कुल अ, सलाह दूँगा। उससे पहले मैं कुछ और आपसे सवाल जानना चाहूँगा। आपने अपने गुस्से पे को कम करने के लिए कुछ अ, कुछ काम किया है? कुछ अ, कार्य किया है कि, "हाँ, गुस्सा मुझे कम करना है थोड़ा-सा अ, गुस्से पे थोड़ा काबू पाना है"? कुछ आपने कुछ ऐसी अ, टेक्नीक्स अपनाई हैं या कुछ आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिला हो या ना मिला हो? तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, बिल्कुल।
जी। जी बिल्कुल, मैंने किया है। मैं बात करना ही बंद कर दी हूँ मतलब मैं स वो गुस्सा करते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं उससे कहती हूँ अगर मैं ब अगर मैं बोलूँगी तो मैं औ मुझे और गुस्सा आएगा और मैं शायद अपना झगड़ा को बढ़ा लूँगी। इस वजह से मैं चुप हो जाती हूँ। तो मैं अ, ब 2,3 दिन से यही कर रही हूँ पर मैं जो चुप होती हूँ तो लोग और मुझे चिढ़ाते हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से मैं अब तो लोगों से मिलना ही बंद कर रही हूँ। अपने दोस्त लोग से तक मिलना बंद कर वो लोग ना एक चिढ़ाने वाला आदत समझ लिए, कुछ भी बोलती है तो मुझे तो गुस्सा आ जाता है छोटी-छोटी बातों पे। और वो मुझे चिढ़ाने लगती है। तो अपनी मम्मी को बोली तो मम्मी तो उल्टा मुझे ही डाँटती है, "तुम गुस्सा क्यों होती है छोटी-छोटी बातों पे कौन गुस्सा होता है?" तो मैं गुस्सा क्यों होती तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। तो, वो लोग चिढ़ाती है और मैं चिढ़ जाती हूँ तो फिर छु मुझे गुस्सा आया तो फिर मैं बात ही करना बंद कर देती हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो गुस्सा ना हों मुझे?
जी। हाँ। अच्छा। <chuckles> समझ पा रहा हूँ। जी। जी। जी। अ, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा कोई चिढ़ाता है, मज़ाक उड़ाता है तब भी गुस्सा आता है। और पढ़ाई को लेकर भी देखिए तनाव है आपको। तो इनके अलावा भी कोई आपको तनाव है? किसी से ख़ास व्यक्ति से या कुछ ऐसी चीज़ आपकी जो सपने आपके कुछ अधूरे रहे हों। कुछ और है, ऐसा कुछ है? पढ़ाई को छोड़ के कुछ और जिससे आपको लगत त आपको चिढ़ मच जाती हो?
जी। हुँ। देख देखिए, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई को लेके कुछ और मतलब व्यक्ति से लगाव, ये सब ये सब तो अभी फिलहाल मेरा नहीं है। मैं अभी जो पढ़ाई है, जो मेरे सबसे ज़्यादा गोल बना हुआ है कि मुझे पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। तो मुझे वो करनी है, पर मुझे घर में कि पढ़ा नहीं देने जा रहे हैं। मम्मी-पापा हमेशा मुझे टोकते रहते हैं कि, "थोड़ा काम करो, ये करो, वो करो।" इस वजह से मैं छोटी-छोटी बातों पे ही गुस्सा हो जाती हूँ, नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैं हो जाती हूँ। और रहा सवाल कॉलेज में, तो कॉलेज की गर्ल्स लोग थोड़ी मेरी एक ल एक लड़की है, जो मेरी काफ़ी करीब है। तो वो मेरी सहाय करती है, मेरी काफ़ी मदद करती है कि, "तुम इसे क्यों चिढ़ा रही हो? इसे ऐसे ही गुस्सा आता है, फिर भी तुम चिढ़ा रही हो।" तो, वो जितना करने की कोशिश करती है, वो लोग और मु उतना मुझे चिढ़ाते हैं। तब तो ये तो गलत बात है कि, "तुम चिढ़ा रही हो।" तो एक बार वो लड़ भी गई थी, तो उसको काफ़ी चोट आया था। तो इसकी वज़ह से मुझे इतना गुस्सा आया था कि, मैं किसी से बात नहीं की, उल्टा मैं कॉलेज ले जाना द कम से कम 5-6 दिन तक बंद कर दी हूँ। वो मेरी जो दोस्त है, मेरी रूम आई, मुझे समझाई, फिर भी मैं तो समझने के तैयार ही नहीं थी। फिर कुछ दिन जब मेरा गुस्सा शांत हुआ, तो फिर मैं अ, कॉलेज गई थी। तो फिर भी वो लोग लड़की लोग तो शांत होने जवाब ही नहीं है, वो लोग फिर भी चिढ़ाना स्टार्ट किए, फिर भी चिढ़ाती जा रही है। मेरे को भीत भी इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आखिर में ऐसा क्या करूँ? जी।
जी। जी। हाँ। जी। अच्छा। हाँ ओके। जी। <chuckles> जी। हाँ। जी। <chuckles> जी। अ, मैं आपको कहीं न कहीं अब समझ पा रहा हूँ अच्छे से आपकी अ, जो परेशानी है। अ, देखिए मैं आपको अ, यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अ, थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप शॉर्ट टेंपर है मैं समझ पा रहा हूँ। और अ, आप अपने पहले अ, म माता-पिता को थोड़-सा अ, आप समझाइए अ, कि मुझे पढ़ना है। आज के टाइम पे अ, उनको बताइए कि प पढ़ाई बहुत अ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें एक पढ़ाई का कहीं न कहीं महत्व बताइए कि अ, बिना पढ़ाई अ, मुझे ये लगता है इंसान आगे नहीं बहुत ज़्यादा जा सकता हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई से आपका दिमाग ओपन होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। आप अपनी जो ज्ञान है उससे कुछ न कुछ आप पा सकते हो। अ, उन्हें कह दीजिए म जब मेरे एग्ज़ाम आते है मुझे अ, काम मत दीजिए उन्हें प्यार समझाइए, ठीक है? और दूसरा वो हल्का-फुल्का टोकते भी है वो काम को लेकर तो हल्का-फुल्का काम कर दो, ऐसा नहीं है की आप मत करो क्योंकि आप ना करोगे तो फिर बहस होगा। और बहस होगा तो आप चिड़ोगे गुस्सा होगा। तो कुछ-कुछ काम कर दो आप बाकी अ, बोल दो की मुझे पढ़ना है और उनको बता दो की मेरा ये स इस टाइम से इस टाइम मेरा पढ़ाई है मम्मी-पापा। मैं इतनी देर पढ़ती हूँ उसके बाद आप काम बोलो मैं कर दूँगी। उन्हें ऐसे समझाओ, ठीक है? और दूसरी चीज़ अ, मैं चाहूँगा कि अ, आप थोड़ा-सा ध्यान करो क्योंकि देखिए अ, गुस्सा मुझे लगता है सबको आता है और कई लोग मैंने देखा है अब अ, जीवन में अनुभव की अ, बहुत लोग अ, शॉर्ट टेंपर होते हैं। उन्हें छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाती है। तो आप अपने अंदर थोड़ा-सा ध्यान और आत्मचिंतन कीजिए ठीक है। जिससे आपको कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी एक राहत मिलेगी और जब अ, गुस्सा आया तो थोड़ा-सा आप ब्रीथिंग थोड़ा-सा साँस ऊपर लें-नीचे ले, थोड़ा-सा आपको राहत मिलेगा, ठीक है? ध्यान करेंगे थोड़ा-सा आपको अ, कहीं का मौका मिलेगा गुस्सा शांत होगा। और ये मुझे लगता है तुरंत नहीं होगा। इसको आप 2-3 महीना करेंगे ध्यान अच्छे से किसी न किसी अपने अं अंतरम तक जाएँगी तब उससे आपको कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। तब आप थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा ओपन माइंड होंगे आपको गुस्सा कम आएगा। आपको छोटी-मोटी चीज बात पे चिढ़ नहीं मचेगी हाँ। आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे तो अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा-सा व्यायाम करो, अ, साँस अंदर लो बाहर लो थोड़-सा ब्रीथिंग करो ठीक है। और दूसरी चीज मुझे लगता है दोस्त अ, जो आपके चिढ़ाते हैं। अ, उन्हें मुझे लगता है आपको सम थोड़ा-सा समझाना पड़ेगा। अ, उन्हें मुझे लगता है थोड़ा-सा अप आप कहीं अपनापन दिखाओ व्यवहार दिखाओ ताकि वो थोड़ा-सा कहीं न की आपको लगे की हाँ इसका मज़ाक उड़ाना इसको थोड़ा-सा हर्ट होता है। तो वो शायद कम कर दें। उन्हें स आपको देखिए सबको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। समझाओगे तबे इन तभी इंसान समझेगा मुझे लगता है। और इसीलिए आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं उन उन्हें अ, समझाना पड़ेगा। बाकी जो आपकी एक दोस्त आपने बताया वो साथ देती है आपको मुझे लगता है वो अच्छे अच्छी दोस्त है और उसी के साथ आप रहिए। अ, बाकी किसी को अ, मुझे लगता है समझा देओ और मौका मत दो कि उस वो मज़ाक उड़ाए चिढ़ाए आपको, ठीक है? तो वो न नहीं उड़ाएगा आपका, ठीक है? और अपने अंदर गुस्सा कम रखो क्योंकि आप गुस्सा करते हो ना, तभी आपको आपको चिढ़ाते हैं वो, ठीक है? तो गुस्सा ही मत करो। कोई कुछ बोले ठीक है भाई हाँ, एक कान से निकाला दूसरे कान से छोड़ दो, भूल जाओ। फिर वो देखेगा कि अ, "अरे! यार ये तो गुस्सा ही नहीं हुई।" फिर आपको वो चिढ़ाना बंद कर देगा वो 1 दिन बाद। तो इसी से आपका कहीं न कहीं गुस्सा मुझे लगता है कम हो सकता है। जी।
जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ जी। जी, जी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी सलाह दी है मुझे, मैं बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ। तो अब मैं बिल्कुल देखूँगी, बहुत कम गुस्सा करूँगी और अपने मम्मी-पापा को भी समझाने की बहुत कोशिश करूँगी कि मुझे पढ़ने दें। और मैं जितना तक हो सके मैं बातों को ध्यान ना दूँ, अपने कान से सुनूँ, दूसरे कान से निकाल दूँ, बिल्कुल आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। इतनी अच्छी सलाह देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी। <chuckles> बिल्कुल। जी। हाँ, जी। मैं हमेशा आपके लिए हूँ। अ, बिल्कुल अ, धन्यवाद आपका।